<chuckles> Ja, also, dieses, äh, Loslassen von Situationen oder Menschen hat vielleicht auch so 'n bisschen was mit einem Verlassen zu tun, was dann vielleicht andere Menschen persönlich nehmen könnten.
Ja, also, er hat es dann auch verstanden, dass es für mich der richtige Zeitpunkt war zu gehen und was Neues aufzubauen und für mich hat es sich auch als richtige Entscheidung erwiesen, die mich dann auch 'n Stück weit mutiger gemacht hat, weil so was hatte ich in der Form auch noch nie gemacht, dass ich einfach mal 'n Job, der eigentlich unbefristet war, gekündigt habe.
Hm. Okay. Ja. Ja, wow. Ja, genau, also, da da würde ich gerne auch so 'n bisschen e einhaken. War das nicht einfach 'n Riesenschritt, d nach 5 Jahren einfach zu sage: „Okay, also, ich mache das jetzt nicht mehr?“ Und hast du das geplant oder war das eher so 'ne impulsive, hm, Reaktion und Aussage dem dem Chef gegenüber?
Ne, impulsiv war das nicht. Ich hatte das schon wochen und monatelang erst mal vor mir hergeschoben und dann auch geplant. Und noch kurz vor dem Gespräch, da habe ich gezweifelt, ob ich's tatsächlich machen sollte. Dann habe ich aber in der U-Bahn so 'ne Werbung für 'ne Sprachschule gesehen und da stand auf der Werbung „Raus mit der Sprache“ draus drauf. Und das habe ich dann als Zeichen des Universums betrachtet, es tatsächlich durchzuziehen. Und dann habe ich das gemacht, am gleichen Tag.
Mhm, ah. Aha. <laughs> Wie passend, ja. <laughs> Ja. <chuckles> J ja, das hört sich ja wirklich wirklich gut an. Und dann, wenn am Ende dieses „besser fühlen“ rauskommt, ist das ja klasse. Und wie hast du, hm, die Zeit im Anschluss genutzt, um dich vielleicht, äh, weiterhin gut zu fühlen oder besser zu fühlen? Was war denn deine nächste Entscheidung nach dieser Tätigkeit?
Mhm. Na ja, dass ich weiter an meiner Selbstständigkeit arbeite und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch noch 'ne weitere, ja, Angestelltenstelle gesucht, aber nur noch Teilzeit, eine, die grad in dem Moment zu meinen Interessen gepasst hat in einer Redaktion von einem Magazin. Also, das ist ja so meine Welt, journalistisch zu arbeiten und das hat dann gut gepasst. Auf der einen Seite konnte ich mir selber was aufbauen und auf der anderen Seite hatte ich l nette Kollegen und 'ne Arbeit, die mich für 'ne gewisse Zeit auch erfüllt hat.
Mhm. Ah. Aha. Mhm. Okay. Oh, wow.